คือตอนเนี้ยนะคะ มันเกิดความกังวลอยู่นิดหนึ่งอะค่ะ พอดีเพื่อนสนิทเลยอะนะคะ ที่เราสนิทกันมาก ๆ เลย แล้วก็เราเป็นเพื่อนกันมาเป็น ตั้งแต่สมัยเรียนเลยอะค่ะ ตอน ตอนที่ทำงานแล้ว เราก็ยังเป็นเพื่อน สนิทกันอยู่เนาะ อยู่ ๆ อะค่ะ เขาก็มาบอกความในใจเขาว่า เขาเองเนี่ยชอบเราค่ะ แล้วเขาอะ "ไม่อยากเป็นเพื่อนแล้ว"
อืม ครับผม อา ครับ อืม ครับ อ๋อ ครับผม
คราวเนี้ยเราเองก็กังวลเลยค่ะ เครียดมากด้วย เพราะว่าเรากับเขาอะสนิทกันมากเลยนะคะ คือเหมือนมันแบบ ประเภทที่แบบไม่ต้องพูดอะไรก็รู้เลยว่าคิดอะไร คิดอะไรอยู่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบนั้นเลย แล้วก็คราวเนี้ยค่ะ เราเองอะ เรา เราไม่ได้มีความรู้สึกพิเศษอะไรกับเขาเกินกว่าคำว่า "เพื่อน" เลยอะค่ะ
อา ครับผม อืม ครับผม
เออ เราก็เลยไม่รู้ ตอนนี้กังวลว่า ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี เพราะว่าอยากจะบอกเขาว่า เราไม่ได้คิดอะไรกับเขาแบบนั้นน่ะค่ะ เรายังอยากให้เขากลับมาเป็นเพื่อนกับเราได้เหมือนเดิม อย่างเงี้ย เรา เราควรจะทำยังไงดีอะคะ?
อา เข้าใจครับ อืม ครับผม ก็คือหลังจากที่ฟัง ใช่ไหมครับ ผมรู้ รู้สึกว่า อุ๊ย น่าเห็นอกเห็นใจมาก เพราะว่านะครับ เอ่อ คุณเนี่ยยังอยากเป็นเพื่อนกับเขาอยู่ แต่ว่าทีนี้เนี่ยเขาคิดกับคุณเนี่ยเป็นแบบว่า โอ้โฮ! มากกว่าเพื่อน แต่ทีนี้เนี่ยคุณก็อยากจะปฏิเสธ โดยที่แบบว่าไม่ทำร้ายเขาใช่ไหมครับ? ซึ่งตรงนี้ ตรงนี้เข้าใจเลยนะครับ เพราะว่าแบบ อื้อฮือ ถ้าเราไปบอกอะไรที่รุนแรง เขาอาจจะน้อยใจมาก ๆ ใช่ไหมครับ?
อะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ อีกอย่างหนึ่งก็กลัวแบบจะเสียความสัมพันธ์ของเพื่อนไปด้วยอะค่ะ เพราะว่ามันก็ พอ พอ พอคิด อย่างเงี้ย มันรู้สึกเสียดายอะ เพราะว่าเรารู้จักกันมาเป็น 20 ปีแล้วอะค่ะ ตั้งแต่เราสมัยเรียน ตอนนี้เราทำงานแล้ว อย่างเงี้ย แบบมันก็ค่อนข้างแบบสนิทกันมาก อีกอย่างหนึ่ง ครอบครัวเราเองกับครอบครัวเขาอะค่ะ ก็รู้จักกันด้วยนะ ด้วยความที่เราเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะ แล้วก็ทั้งพ่อแม่เรา พ่อแม่เขาก็เคยไปมาหาสู่กัน เรายังแบบจัดทริป 2 ครอบครัวไปเที่ยวด้วยกัน อย่างเงี้ย ก็ยังเคยมีเลยอะค่ะ มันก็เลยเป็นความสนิทที่มันดูเหมือนแบบ มัน มัน มันมากกว่าเพื่อน ก็คือมันดูเหมือนเป็นพี่น้องกัน อย่างเงี้ยค่ะ เออ เหมือนเป็นญาติกันไปแล้ว อย่างเงี้ย เราก็เลยกลัวว่า ถ้าเกิดว่าเราบอกปฏิเสธเขาไปแล้วทุกอย่าง มัน มัน มันจะ มันจะแย่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ
อืม อ๋อ อืม ครับผม อา ครับ อ๋อ รู้จักด้วย อืม ครับผม อืม โอ้โฮ ครับผม อืม อุ๊ย! อา อืม ก็คือแบบ โอ้โฮ ได้ไปทริปด้วยกัน แล้วก็ครอบครัวทางญาติเนี่ยรู้จักกันด้วย โอ้โฮ มันทำให้เขาเนี่ยแบบว่าคิดไปไกลมากกว่านั้นอีก แบบว่า โอ้โฮ ผมเข้าใจตรงนี้เลยนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องปกติมาก เพราะว่ามันมีความสัมพันธ์ มีความใกล้ชิดไง เขาก็เลย อ่า อ อาจจะคิดมากกว่านั้น ผมก็เลยจะแนะนำอย่างงี้นะครับ เราก็ อ่า ลองบอกฝ่ายตรงข้าม ประมาณว่า "เฮ้ย เธอ คือแบบว่าขอโทษทีนะ คือเราไม่ได้คิดเหมือนเธอ" อะไรประมาณเนี้ยครับ คือบอกไปว่า เอ๊ะ ไม่ ไม่ได้คิดเหมือนฝ่ายตรงข้าม แต่ว่าเราก็ไม่ได้จู่โจม คืออย่าไปจู่โจมอะไรเขานะครับ ซึ่ง โอเค ผมเข้า
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ
ใจนะครับ คุณมาก ๆ เลยที่ อุ๊ย การปฏิเสธนี่มัน มันยากมาก แต่ว่าก็ลองปฏิเสธด้วยความสุภาพดูนะครับ แบบว่า อ่า ครับผม อ่า แล้วยังไงต่อครับ?
ค่ะ ค่ะ อ๋อ ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ ค่ะ ก็ ใช่ มันเป็นเรื่องละเอียด อ่อนอะเนาะ พอ พอยิ่งอย่างเงี้ยค่ะ เรารู้สึกว่า คือถ้าเกิดว่าเรา พูดอะไรที่มันดูรุนแรงเกินไป เราก็กลัวว่าเขาจะเสียใจ แล้วเราก็กลัวว่า ไอ้ความสัมพันธ์ กับเพื่อนที่มันแบบมีอยู่ยาวนาน อย่างเงี้ย มันก็จะหายไปอะค่ะ อันเนี้ยที่เป็นเรา เรากลัวมาก ๆ เลย ซึ่งในขณะวัน วันที่เขามาบอกว่า เขา เขาชอบเราเนาะ เขาอยากเปลี่ยนสถานะ ล จากเป็นเพื่อนสนิทมาเป็นคนพิเศษ อย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าใน ในข วันนั้นน่ะ เราไม่ได้ตอบอะไรเขาไปเนาะ เรายังแบบยัง ยังตกใจอะค่ะ ตกใจแล้วก็มัน มัน มันสมองมันว่างเปล่ามัน มันแบลงก์ไปเลย มันคิดอะไรไม่ ไม่ทัน คิดอะไรไม่ออกเลย ใช่ มัน
อืม ครับ อา อา ครับผม อ๋อ อ๋อ คือ คือคุยกันใน คือคุยกันในแชตใช่ไหมครับ? แล้วเรายังไม่ได้ตอบ
ค่ะ เอ่อ ไม่ค่ะ เขา เขามา เขามาพูดกับเราต่อหน้านี่แหละค่ะ มาบอกเราต่อหน้าเลยค่ะ
อ๋อ ต่อหน้า แต่ว่าคุณไม่ได้ตอบอะไร แล้ว แล้วคุณ
ใช่ ยังไม่ได้ตอบอะไร คือตอนนั้นช็อกอยู่ กำลังแบบตกใจที่เพื่อนเรามาพูดแบบนี้กับเราค่ะ ก็เลยไม่ได้ตอบอะไรเขาไปค่ะ
อ๋อ แล้วคุณ อ๋อ แล้วคุณเดินหนีเหรอครับ? คือเหมือนกับว่าไม่ได้ตอบแล้ว
ใช่ ๆ ก็ ก็ขอตัวเขาค่ะ ขอ ขอ ก ก็บอกเขาว่าเดี๋ยว เดี๋ยวแป๊บหนึ่งหยุดก่อน แล้วบอกเดี๋ยว เดี๋ยวเราขอเวลาก่อน บอกเขาอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็เดิน ออกมา แล้วก็ แล้วก็หลังจากนั้นน่ะ เอ่อ ตอนนี้น่าจะสัก 2 สัปดาห์แล้วมั้งคะที่ไม่ได้เจอกัน แล้วก็ไม่ได้คุยกันเลย เขาก็พยายามส่งข้อความมานะ แต่ว่าเราก็ไม่ได้ตอบอะไรนอกจากส่งสติกเกอร์ไปอะค่ะ ส่งสติกเกอร์ อืม ๆ อะไรประมาณนั้นน่ะค่ะ ไปให้ ใช่ แต่ว่ายังไม่ ไม่ได้ตอบอะไร เพราะว่าคิดว่า ถ้าเกิดว่าเราให้เวลาเป็น เป็น เป็นตัวช่วยเนาะ ให้ ให้รู้สึกว่าให้มันเบาบางลง อะไรอย่างเงี้ย มันก็น่าจะพอช่วยเราได้เหมือนกันน่ะค่ะ คิด คิดเอาเองนะ คิดว่าอย่างนั้นมันก็น่าจะเหมาะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่าง อย่างนี้พอจะมีคำแนะนำไหมอะคะว่า มันดีหรือเปล่า?
อืม เข้าใจครับ อืม ครับผม อา อา ครับผม อา อ่า มีครับ ก็ก่อนอื่นจากที่คุณเล่า ใช่ไหมครับ การที่คุณตกใจ แล้วก็ อ่า ม แบบว่าขอเดินหนีนะครับ ขอแบบว่า โอเค ขอตัว อะไรประมาณนี้ เป็นเรื่องปกติมาก คือแบบว่า เอ๊ะ คนที่เป็นเพื่อนสนิทเรามาขอเราเป็น อ่า มากกว่าเพื่อนอะ อะไรประมาณนี้ มันรู้ รู้สึกตกใจอะแบบ เอ๊ะ เราเป็นเพื่อนกันมาตลอด อันนี้คิดไปไกลเลยเหรอ? นะครับ ปกติมาก แล้ว โอเค แต่ว่าการที่นะครับ อาจจะทักเขาด้วยสติกเกอร์ หรือว่าใช้คำ ถ้อยคำที่เป็น อืม ๆ ๆ อาจจะแบบ โอ้โฮ ดูทำร้ายจิตใจเขานิดหนึ่งนะครับ แต่ แต่ แต่ว่าอันนี้ขอชื่นชมที่ โอเค ดี ด ดีนะครับที่อย่างน้อยคุณก็ขอตัว อะ เดินหนีไป ไม่ใช่แบบ โอ้โฮ มีการตะคอกใส่ หรือว่าตกใจแบบทำหน้าตาท่าทางที่มัน มันมากกว่านั้นนะครับ ซึ่งแบบนี้ดี ดีนะครับ อ่า ที่ขอตัวเดิน อ่า เดินหนี ซึ่ง โอเค การ การแนะนำของผมก็คือ อ่า ให้เราก็คุยกับเขาผ่านแชตก็ได้ หรือว่านัดเจอเพื่อที่จะคุยตรง ๆ นะครับ เหมือนกับว่าการส่งสติกเกอร์ หรือการส่งถ้อยคำที่ อืม ๆ ๆ มันแบบเหมือน เหมือนกับว่าเรากำลังทำร้ายเขาอยู่ นิดหนึ่ง อ่า แต่นี้เข้าใจได้ว่า อา ม มันตกใจ มัน ม มันรู้สึกแย่นิดหนึ่ง อา ทีนี้เนี่ย โอเค พอเจอกัน อา เราก็คุยกันว่านะครับ ประมาณว่า "เฮ้ย ทำไมถึง คิดกับเราไปไกลจัง คือที่ผ่านมาเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่นะ แล้วตอนนี้เนี่ย ก็ อยาก อยากจะบอกว่า เราไม่ได้คิดกับเธอแบบนั้น คือยังเป็นเพื่อนกันได้ไหม?" อะไรประมาณนี้ครับ คือยังคงความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนกันอยู่นะครับ ก็คือเพื่อนสนิท คืออย่า อย่าตัดขาดเลยนะครับ อา ก็คือคุณไม่อยาก อืม คุณไม่อยากตัดขาด ใช่ไหม แต่ว่า อา
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อะฮะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ ได้ ๆ ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ มัน มันก็เสียดายความสัมพันธ์น่ะ เราเป็นเพื่อนสนิทกันมาก ๆ แล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอด อย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยเสียดายอยู่ แต่ว่าที่คุณแนะนำมาว่า เอ่อ อาจจะต้องนัดคุยกันเนาะ แล้วก็บอกกันไปตรง ๆ ก็น่า ก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะ เขาเองก็จะได้ ไม่ต้อง ไม่ต้อง ไม่ต้องคิดเองด้วยอะว่า ว่าเรารู้สึกยังไง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาจะได้รู้ความจริงจาก ด้วยเหมือนกันนะคะ
อืม ครับผม อา ครับผม อืม ครับผม อา ได้ครับ งั้น งั้นผมขอถามเพิ่มเติมได้ไหมครับว่า เอ๊ะ เพื่อนของเราเนี่ย เขาเป็นคนที่คิดมาก หรือว่าเขานอยเก่งไหมครับ? คือ อือ ค่อนข้างที่จะงอนเก่ง
อ๋อ เขา เขา เขาไม่ค่อยขี้งอนค่ะ แต่ว่าเขาเป็นคนชอบเก็บ ชอบคิด ชอบเก็บ คือว่าถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นน่ะค่ะ เขาจะค่อนข้างเอา เก็บ ชอบเป็นคนเอาเก็บไปคิดอะค่ะ เออ ถ้าเกิดว่ามีเหมือน เรื่องทะเลาะกับเพื่อนในกลุ่ม อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะเก็บเรื่องเนี้ย ไปคิด จะ จะชอบ บางทีอะจะชอบคิดอยู่คนเดียว อย่างเงี้ยค่ะ เออ นั้น
อืม อ๋อ อ๋อ ครับผม แล้ว อยู่คนเดียว แล้ว แล้ว แล้วเอามาแบ่งให้เราไหมครับ? แบบว่า เอ่อ เอามาพูดให้ คุณฟังไหม?
อ้อ ปกติจะไม่ล่ะค่ะ แต่ว่าเราจะ เราจะเป็นคนรู้ เราจะรู้ว่าพอมัน ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น แล้วก็ลู ดูเขานิ่งไป แปลว่ามัน มันจะต้องมีอะไรกระทบกับเขาแล้วแหละ เราก็จะเป็นคนเดินเข้าไปหาเขา ถามว่า ก็ถามเขาว่า "เป็นอะไร?" เอ่อ ถ้าเราถามว่าเป็นอะไร ปกติก็จะไม่ค่อยตอบหรอก แต่จะ ถ้าเกิดว่า ถ้าจี้เข้าไปว่า "เมื่อกี้คิดอย่างงี้ใช่ไหม เห็นอย่างนี้ใช่ไหม ได้ฟังมาอย่างนี้ใช่ไหม?" อย่างเงี้ย แล้วเขาก็จะเล่าให้เราฟังว่า เรื่องมันเป็นยังไง อะไร แล้วเขา แล้วเขาคิดยังไง อย่างเงี้ยค่ะ เออ ก็จะ ก็จะเป็นประมาณนั้น เราก็จะเป็นคนช่วยเหมือนเป็น เป็น เป็นคนรับฟัง ช่วยกันรับฟัง มารับฟังในสิ่งที่เขาเครียด แล้วก็บางทีถ้าเกิดว่าให้คำปรึกษาได้ ก็จะคุยกับเขาไป อย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าเกิด ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรับฟังมากกว่า เพราะว่าถ้าเกิด ถ้าเป็นลักษณะของเขา ก็คือได้ พอได้ระบายออกมากับ กับใครสักคน อย่างเงี้ย เขาก็จะดีขึ้น อารมณ์ก็จะดีขึ้น เอ่อ ก็จะสดใสมากขึ้น อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะหายเครียดได้ ค่ะ
อืม อืม ครับผม อา ครับผม อ๋อ ครับผม โอเคครับ อา ครับผม อา แบบ อืม ครับผม อา แบบนี้ดีเลยนะครับ ก็คือคุณลองรับฟังเขาดูนะครับ อ่า เขาอาจจะ อ่า ระบายออกมา แล้วก็ คุณก็นะครับคอยให้คำแนะนำเขาไป สมมุติเขาแบบรู้สึกแย่มากมันรู้สึกโดดเดี่ยว เขาอยากมี เอ่อ แบบว่า อะ เขาอยากมีแฟน หรืออะไรพวกนี้เนี่ย คุณก็ลองบอกเขาว่า ก็ นะ ก็ลองสร้างความสัมพันธ์ใหม่ดู แล้วก็ อะ ลองหาคนที่ นะ พร้อมมากกว่านี้อะครับ คือแบบเหมือนกับว่า เป็น เป็นเพื่อนกันแล้วอยู่ดี ๆ มา มาเป็นแฟน แล้วมันแปลก ๆ แล้วคุณไม่ได้คิดอย่างงั้น นะครับ อะ ถ้าตะ ถ้าอีกฝั่งหนึ่งมิ ไม่ได้คิดอะไรกับเรา มันทำให้ความสัมพันธ์มัน มันแบบว่า แตก มันแปลกแยก ก็เลยบอก บอกเขาเป็นอย่างงั้นเลยครับว่า โอเค ก็ลองสร้างความสัมพันธ์กับ อา คนใหม่ ๆ คนอื่น ๆ ดู เผื่อที่จะ อะ เจอคู่ชีวิตของเราสักที อะไรประมาณนี้อะครับ อะ แล้ว แล้ว ถ้า อะ แล้วถ้าสมมุติเขาเครียดมาก ๆ เขา มัน มันแบบว่าตึงเครียดมาก คือคุณปฏิเสธไปแล้ว เขามีอาการแบบ แบบตกใจ หรือว่า อา ไม่พอใจ ตึงเครียด ก็อาจจะให้เขาไปปรึกษานะครับ หมอก็ได้ อะไรประมาณนี้ ให้เขาแบบใจเย็น ๆ ลง คือ อ่า ไม่ ไม่ ไม่อยากให้ใครเป็นอะไรอะครับ อ่า ผมบอกได้แค่นี้เลย อ่า คำแนะนำของผมเนี่ย ดีไหมครับ?
ค่ะ อือฮึ ได้ ได้ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ ได้ ได้ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ได้ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ แต่ว่าโดย ได้ค่ะ ดี ดีค่ะ แต่ว่าโดยปกติแล้ว ที่เรารู้จักเขามาอะนะคะ เขาจะเป็นคนไม่ ไม่ ไม่ทำร้ายตัวเอง ค่ะ คือ คือเขา เขาจะ เขาเป็นคนค่อนข้างมีเหตุผลอยู่พอสมควรเลยทีเดียวอะค่ะ แล้วก็เขาสามารถรับเรื่องที่มันแรง ๆ ได้ เหมือนทะเลาะกับเพื่อน อะไรเงี้ย เขาก็สามารถรับได้นะ ถ้าเพื่อนมาบอกว่า เอ่อ เขาเป็นคนผิดด้วยเหตุใด 1 2 3 4 5 อย่างเงี้ย เขาก็ เขาก็จะรับได้ค่ะ อย่างเงี้ยค่ะ เออ แต่ว่า นั่นแหละ ก็เดี๋ยวยังไงเสีย เดี๋ยวจะเก็บ อ่า คำแนะนำทั้งหมดที่คุณแนะนำมาเนี่ยนะคะ เอามาลองใช้ดูค่ะ แล้วก็ เอ่อ มันก็น่าจะทำให้เราเอง ไม่ต้องเสียความสัมพันธ์ของเพื่อนไปอะเนาะคะ แล้วก็ยังแบบ ยัง ยังสามารถที่จะคบกันเป็นเพื่อนสนิทได้เหมือนเดิม แล้วก็หวังด้วยว่า เขาน่าจะเข้าใจ ในสิ่งที่เราสื่อสารออกไปให้เขาเข้าใจด้วยอะค่ะ ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่มาให้คำแนะนำทำให้พอได้เห็นทางออกแล้วว่า เราควรจะทำยังไงได้ดีอะค่ะ ขอบคุณมากนะคะ
อืม ครับผม อา อืม ครับผม อ้อ ครับผม อ๋อ ได้ ได้ครับ อืม อืม ครับผม อา ถูกต้องครับ อืม ต้อง ครับ นัก อา ครับผม ครับ ขอบคุณมากนะครับ สู้ ๆ นะครับ อ่า แล้วก็เขาเป็นผู้ใหญ่พอดี ก็คงจะเข้าใจนะครับ อ่า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ